Và và và và một điều nữa này, là bạn có nói về là áp lực khi mà cứ phải thể hiện danh tính, đúng không? Bạn nói rằng là mình không có danh tính, nhưng thực tế là bạn đang có danh tính mà, công việc của bạn là công việc tự do, là bạn làm một người tự do thì đó cũng đã là là một cái danh tính rồi. Nó chỉ là không phải là theo một cái truyền thống thôi, đấy, nhưng mà bạn cứ nghĩ rằng là mình không có danh tính hay mình mông lung cái gì gì đó. Mà cho dù là bạn không có gắn mình với bất kỳ một cái, ơ, cái cái nghề nghiệp hay một cái gì gì cả, thì bạn cũng vẫn là chính bạn, đúng không? Tại vì là bạn sẽ là cái người mà tạo ra danh tính, tức là, à, mình là cái người lựa chọn nghề nghiệp chứ đâu phải là cái nghề nghiệp nó lựa chọn mình hay là nó tạo ra giá trị của mình đâu, đúng không? Cũng giống như là những cái người làm bác sĩ hay là làm, à, à, giáo viên. Họ có nếu như mà họ nghỉ việc thì sao? Thì tự dưng lúc nghỉ việc là họ lại thành một người khác à? Đó, đúng không bạn?
Ừm hứm. À! Ừm. Ừ, nhỉ? Ờ, cũng là người bình thường giống mình thôi.
Đúng không? Nó đơn giản chỉ là là nó chỉ là cái danh xưng hay là một cái, ơ, ở như trong một cái, ơ, ngữ cảnh nhất định thôi, đấy, khi mà họ làm là như thế thôi, chứ còn bản thân mỗi người thì vẫn là mỗi người, còn công việc thì công việc nào mà chẳng như nhau, đúng không? Mục đích cuối cùng là s phục vụ cho cái giá trị sống và cũng như là những cái niềm đam mê, đấy, miễn sao bạn cảm thấy thoải mái và vui là được, và không có gì là bạn phải tự ti hay là, à, kho khơ s cảm thấy là xấu hổ khi mà không giống ai hết. Đấy, không giống ai thì nhưng mà bạn chỉ cần là bạn chính bạn là được và bạn làm những cái điều mà nó không hề sai trái về đạo đức này, cũng không có vi phạm pháp luật này, và, à, hoàn toàn là những cái điều mà khiến bạn cảm thấy hạnh phúc. Đấy, thì đó là một cái điều đúng đắn rồi, đúng không bạn?
À, ừ, công nhận. Ừm. Ừm, công nhận ấy. Ừm. Ừm. Ừm. Ừ. Bạn nói như vậy xong là mình nhận ra vấn rồi đấy, tất cả mọi người bây giờ thà sống cái cuộc sống của riêng họ mà, đúng không? Cả mình cũng vậy ấy, mình không có cần phải lo việc mình, chắc, ưm, ừm, kiểu, trước đó là mình không thích nghi cái của mình ấy, cũng vui. Còn bây giờ khi mà nghe bạn nói như vậy xong ấy, mình thấy cái công việc của mình ấy, là lần sau là mình ghi nhớ, mình sẽ tự tin khi cả mình làm việc sau này như này, đúng không? Đúng không?
Đúng rồi. Bạn cứ tự tin để mà thể hiện bản thân mình rằng là mình làm công việc như này này, ờ, cho dù bây giờ bạn đang làm như thế, rồi sau này bạn không làm nữa thì nó cũng chẳng là sao cả, đúng không? Bạn vẫn là bạn mà, đó, đấy, thì mọi người kia cũng vậy thôi, nếu bây giờ họ bỏ nghề giáo viên hay bọ ngọ họ bỏ nghề bác sĩ đi thì, ờ, ch họ đi làm một nghề khác thì, ờ, ừm, họ cũng sẽ thay đổi danh xưng, đấy, nên là không có cái vấn đề gì để mà cho bạn cảm thấy áp lực cả. Đó, mình chỉ cần thay đổi góc nhìn một chút thôi, hoặc là mình có thể nhìn nhận lại cái giá trị một chút thê ơ, bạn phải nên xem là cái giá trị bản thân của mình ấy, ờ, đương nhiên là nó sẽ không có phụ thuộc vào cái, ơ, địa vị cũng như là cả một bất kỳ một danh tính nào cả, đúng không bạn?
Ừm. Ừ, công nhận ấy. À. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ồ, đúng rồi ấy bạn ạ, mình thấy cái điều này rất là hay luôn nhá. Bây giờ khi mà nghe bạn nói như vậy xong ấy, mình cũng cảm thấy là tự tin hơn về bản thân của mình này, mình sẽ tập tr tập trung vào những cái giá trị cốt lõi mà mình mong muốn thôi mà, đúng không? Ví dụ như là gia đình này, hạnh phúc hay là những cái mục tiêu mà mình đang theo đuổi, mình hài lòng về cái cuộc sống hiện tại là được nhỉ? Trời ơi, cảm ơn bạn rất là nhiều nha, nói chung là mình được thông não rồi đấy.
Rồi. Ừm, ừm, không có gì đâu bạn nha. Mình chúc cho bạn là sẽ luôn luôn vui vẻ và tự tin nha.
Ừm, OK, cảm ơn bạn rất là nhiều nhá. Chào bạn.